A, çok, gerçekten, eee, ama şimdi geriye dönüp baktığında bir daha yapmayacağını bildiğin bir şey olduğunu anladım. Uzaktan bir daha çalışmak istemiyorsun.
Hı hı. Uzaktan çalışmam, evden çalışmam. Aynen, asla.
Evden. Eee, ama hani, eee, geriye dönüp baktığında, eee, böyle kendini takdir edip, eee, "Aferin be, neler başardın." deyip, eee, gururlanıyor musun kendinle?
Hı hı. Yani, şimdi, eee, böyle söyleyince bazı kesimler tarafından ukalalık gibi de algılanıyor ama yok ya. Ço ııı, yaptım, ya. Yani, gerçekten uğraştım, didindim, yaptım. Gerçekten va ııı, bazen de, eee, haklıya hakkını vermek lazımsa ben yaptım.
Yo. Tabii. Hı hı. Kesinlikle, haklıya hakkını vermek lazım ve, eee, işin açıkçası bu söylediklerini, eee, kendi dilinde, kendi ülkende bile yapmak bu kadar zorken, sen bambaşka ülkede göçmenliği, eee, tecrübe ederken bir yandan da ayakta kalmak için eee, de tecrübeler edinmişsin. E, bir de bu işin çocuklar kısmı var. Çocukların adaptasyonu var. Eee, b onları nasıl halledebildin? Nasıl, çabuk adapte olabildi mi çocuklar? Kaç yaşındalardı geldiklerinde?
Hı hı. Evet. Değil mi? Evet. Ay, Evet, evet. Büyük oğlum, ikisi de ilkokuldaydı ya. Aralarında yaş farkı var ama ikisi de ilkokul seviyesindeydi. Ama büyük oğlumun da Türkiye'de, eee, orada özel okula gidiyordu. Eee, bir İngilizce dil yeterliliği vardı bir nebze. O onun toparlaması vaktini almadı ama küçük oğlum, canım benim, sadece yes, no'yla gelmişti. <chuckles> O da, eee
Hı hı. Harika. Süper. A! Canım benim. Ne kadar sürede öğrendi?
İii, sanırım Eylül'de okula başladı ve yılbaşı gibiydi, öğretmeni bana artık konuşuyor dediğinde.
Ah, ne kadar güzel bir şey bu. Yi ş Evet, galiba, eee, göçmenliğin en güzel taraflarından biri de bu, değil mi? Çocukların hayata, e, nasıl adapte olabildiklerini, eee, zorluklara nasıl göğüs gerdiklerini, emm, bence, eee, belli bir yaşta göçmüş çocuklar, eee, normal yaşıtlarına göre çok daha güçlü, dirayetli ve değil mi, hayatta ne yapacağını daha iyi bilir hâlde oluyorlar.
Evet, çok küçükler çok hızlı öğreniyorlar. Ay. Evet. Elbette Hı hı. Değil mi, değil mi? Daha bilinçli. Ya, şimdi biz göçtüysek bir sebebimiz var, değil mi? O ç sebepler evde konuşulmuyor olabilir mi? Eşimle biz tartışmıyor olabilir miyiz? O çocuk bunları duymuyor olabilir mi? Bu göç eden ailelerin çocukları, senin dediğin gibi, biraz daha çevrelerinin, olan olayların farkında çocuklar oluyor. Çünkü normal bir ailede duymayacakları konuları belki de çok küçük yaştan duymaya başlıyor artık.
Mutlaka. Tabii. Tabii, mümkün değil. Hı hı. Tabii.